C'est vrai que les gens, en général, ils se sentent un petit peu submergés, heu, avec, heu, la vie personnelle et la vie professionnelle, tu sais? Et du coup, heu, toi, de ton côté, comment tu fais pour gérer un peu cet équilibre entre vie pro et vie perso?
C'est vrai que c'est super compliqué comme tu dis, surtout dans le monde dans lequel on vit qui est assez stressant, ben, écoute, heu, beh, je vais te raconter une anecdote, c'était il y a quelques années quand j'étais en alternance, heu, donc je travaillais dans une entreprise de transport de voyageurs et donc je bossais là là-dedans 3 jours par semaine et les 2 autres jours, j'allais, heu, à l'école et hem et du coup, c'était hyper compliqué, justement, de gérer cet équilibre, heu, boulot et vie perso parce que c'était mon tout 1er job et du coup, heu
Ouais. OK. D'accord, OK. D'accord, ah, d'accord, donc tu as tu as commencé par un job en alternance directement? Ouais.
Ouais, j'ai commencé à 18 ans, heu, mon alternance et j'avais toujours profité de mes vacances scolaires. J'avais la flemme de faire des des petits des petits, heu, jobs étudiants en fin d'été donc, du coup, j'ai commencé par l'alternance à travailler et hem et c'est vrai que si tu veux, quand je suis arrivée dans ce monde-là, je me suis dit: «Mais je veux pas décevoir mon patron» et tout donc, en fait, heu, je faisais mon travail et je remplaçais, heu, quelqu'un qui était en arrêt maladie pour burn-out, donc je remplissais le job de 2 personnes et à côté j'avais l'école et heu
Eh oui. <chuckles> Ah! OK. Ah oui. D'accord, du coup, tu tu faisais des heures supp supplémentaires ou, heu, tu arrivais ah ouais, ouais, beaucoup d'heures supp
Ah oui, oui, oui. Je faisais beaucoup d'heures supplémentaires, bah, en en gros, une journée typique, c'était, heu, 08:00, heu, 19:00 à peu près
Ah, oui, d'accord, c'est énorme, ah ouais, ouais, 11 heures de 11 heures au travail, quoi.
et hem, ouais, c'était c'était beaucoup et heu, le plus et encore, ça, c'était vraiment les lundis, mardis, après le mercredi, jeudi, j'étais à l'école et je revenais le vendredi au travail et le vendredi, c'était la pire journée parce que du coup, je devais rattraper les 2 jours où j'étais à l'école, hem, oui et du coup, je devais je devais rattraper, heu, tout le travail qui s'est accumulé pendant 2 jours, surtout qu'après, c'était le week-end, donc heu, il y avait des choses que je pouvais pas dire: «Bon, va-y, je fais demain», beh, non, demain, c'est samedi, donc heu, fallait que je boucle plein de trucs et c'est vrai que
Ah oui, c'est n'importe quoi! Ouais, c'est pas c'est pas normal de de demander ça à un alternant! Ah, oui, oui. Alors, heu il consistait en quoi le travail, du coup, heu, globalement?